อืม มีเรื่องแบบว่ามาระบายหน่อยแล้วกันค่ะ แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำด้วยถ้าเป็นไปได้ คือตอนนี้รู้สึกว่าแบบเป้าหมายชีวิตกับคุณสามีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนจะไม่ตรงกันแล้ว คือเขาเนี่ยอยากจะย้ายกลับไปประเทศ เอ่อ อเมริกา อะไรเงี้ย แต่เราอะไม่อยากย้ายไง เออ อยู่บ้านอะไรเงี้ย เราก็เลย มี ก แบบทะเลาะกัน หรือว่าเหมือนจะแบบความคิดเห็นไม่ตรงกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะมาปรึกษาหน่อยว่าทำไงดี? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ ได้เลยครับ อืม ครับ อืม ได้เลยครับ ด้วยความยินดี อืม ผมมองว่านะ ปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่ ใช่เลยครับ มันไม่ง่ายเลยนะ คุณต้องแบกรับความรู้สึก อ่า การที่แบบว่าอีกคนเนี่ยต้อง ต้อง ต้องการกลับไป แต่ แต่คุณไม่อยากย้ายเนี่ย ใช่ไหม? มันก็เลยทำให้ว่า เอ๊ะ หนักใจ ฉันควรที่จะต้องตัดสินใจยังไงดี? จะอยู่ หรือว่าจะตามเขากลับไปใช่ไหมครับ? อืม มันก็ค่อนข้างซับซ้อนนะ อืม ครับ ต่อเลยครับ
อืม ค่ะ ใช่ เออ ใช่ จริง ใช่ ใช่ ก็ อืม ๆ ถูกต้องค่ะ อืม คือเป็นอย่างงี้แล้วกันนะคะ เล่าคร่าว ๆ ก่อนแล้วกัน คือเรานะคะ ก็คือแต่งงาน เออ เราย้ายจากอเมริกาเนาะ มาอยู่ที่ไทยนี่สักแบบ 10 กว่าปีแล้วค่ะ แล้วก็มาสร้างบ้าน อะไรอย่างเงี้ย มี มีหมา 2 ตัว แมว 1 ตัว อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมด มีทั้งบ้านทั้งรถ ไรเงี้ย แต่พอสักช่วงหนึ่งเขาก็บอก "เออ เขาก็อยากจะกลับบ้านเขาเนาะ แล้วก็ไป ไปทำธุระอะไรของเขาที่บ้านเนี่ย เอ่อ คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัวเขาอยากจะไปเริ่มงานที่นู่นเหมือนกัน อย่างเงี้ย อยากจะหางานที่นู่น แล้วก็อยากจะย้ายกลับไป" อย่างเงี้ย แล้วเราก็เลยบอก "เฮ้ย กลับ กลับได้ไงล่ะ แล้วบ้านที่นี่อยู่ทำไง แล้วหมาทำไง แมวทำไง ก็คือขนไปหมดเหรอ" อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า มันมีความที่แบบว่าไม่อยากจะไป อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทะเลาะกันอยู่เหมือนกัน เขาบอกว่า "เขาอยากจะกลับไปที่โน่น แล้วก็เหมือนว่าไปเริ่มทำงาน อย่างเงี้ย เพื่อที่จะวางแผนเกษียณให้มันโอเค เพราะว่าพอเกษียณที่โน่นเหมือนว่า การ การเกษียณที่นู่นเวลามันจะเหมือนซัปพอร์ตได้ดีกว่าระบบเกษียณที่ไทย" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยอยากจะกลับไปอันนี้ เออ อันนี้เราก็เข้าใจนะว่า กลับไปมันก็ดี แต่ แต่การย้ายทุกสิ่งทุกอย่าง หรือบ้านอะไรที่อยู่ที่เนี่ย มันก็แบบว่าเป็น เป็นเรื่องใหญ่ไง เราก็ไม่อยากจะทำ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อือฮึ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ อืม ๆ ก็พอเข้าใจครับ ครับ ใช่ ๆ ๆ โอ๊ย คุณเก่งมากเลยนะครับ ผมพอเข้าใจความรู้สึกคุณ คือคุณต้องการที่แบบว่า โอเค ฉันน่ะย้ายได้แต่ปัญหา ก็คือไหนสิ่งของ ไหน ไหนสุนัข ไหนแมวอีกเนี่ย มัน มันไม่ง่ายนะครับ ใช่ไหม? แต่ผมมองว่า นะ คุณลองปรึกษาคุณสามีดูก่อนไหมครับ? คือพูดคุย คือเพราะอะไรถึงอยากจะกลับไป คือมีอะไรที่นี่หรือเปล่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่า โอเค ถ้าเหมือน เหมือนว่า คุณอนุญาตให้เขาไป โอเค คุณไปก่อนก็ได้นะ คือเหมือนกับว่าคุณไปก่อนก็ได้ คือไป ล กลับไปลอง กลับไปอยู่ที่บ้านก่อน ส อ่า ประมาณ เดือน แล้วก็ค่อยบินกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอะครับ เพื่อ เพื่อแบบว่าไม่ให้ คือเราไม่บังคับเขาจนเกินไป อะไรประมาณนี้พอจะได้ไหม?
อืม เออ ใช่ ใช่ ๆ อืม เออ เออ เนาะ อืม ๆ เนาะ เออ ๆ น่าจะได้เหมือนกันเนาะ เพราะว่าจริง ๆ ก็หลัง ๆ ก็เคยได้ยินเขาบ่นเหมือนกันว่า คือเขามาอยู่นี่เนาะ อ่า เขาก็ไม่มีครอบครัว ไม่มีเพื่อน อ่า มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วกันที่เป็นแบบว่า เป็นชาวต่างชาติที่พอจะได้คุยกัน อย่างเงี้ย แต่มันก็ไม่ ไม่ ไม่มีเพื่อนเยอะ อย่างเงี้ย แล้วสังคมก็ไม่เหมือน อย่างเงี้ย บางครั้งก็ เราก็ได้ยินเขาพูดว่า "เออ เขาก็เหงานะ เขาก็อยากจะกลับบ้านไปมีเพื่อนไปเจอครอบครัวบ้าง" อะไรอย่างเงี้ย อยาก อยาก อยากจะกลับไปอยู่ที่โน่นเหมือนที่เราเคยอยู่ตอนแรก ๆ อย่างเงี้ย อันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยเรา เรามีทุกอย่างไง เรามีพ่อแม่ เรามีพี่ เรามีเพื่อน เรามีทุกอย่าง คือซัปพอร์ตเรา อันนี้คือเราเป็นแหล่งที่แบบว่าเราสบายใจเนาะ เราก็เข้าใจว่า เออ คุณสามีอะเขาไม่มีอะไร เขามีแท่ แค่เรากับลูก อย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบว่า เออ ไม่มีสังคมที่อื่นเลย เขาอาจจะเหงาบ้าง หรืออาจจะเครียดบ้าง อันนี้ก็เข้าใจ แล้วก็ช่วงนี้ ก็คือเขาก็คงอาจจะคิดว่า "เขาอยากจะกลับไป แต่ที่คุณแนะนำมา"เออ ให้เขาลองกลับไปอยู่ก่อนดีไหม เผื่อเขาจะคิดอะไรยังไงได้บ้างเงี้ย"อันนี้ก็เป็น เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน เพราะว่า เพราะว่าก็เคยเหมือนว่า พอเราเคยไปเที่ยว กลับไปเที่ยวที่อเมริกาอย่างเงี้ย อ่า อยู่สัก 2 อาทิตย์อย่างเงี้ย พออยู่ 2 อาทิตย์แล้วเขาก็บ่นแล้วนะ"อุ๊ย กลับบ้านเถอะ กลับไทยเถอะ"ดูซิ <chuckles> พอมาอยู่นี่แล้วก็อยากกลับอเมริกา พออยู่อเมริกาแล้วก็อยากกลับไทย เออ เนาะ ใช่
อืม ครับ อืม อือ ครับ อา เค เค อืม ครับ ครับ อ๋อ อืม ครับ อืม ครับ ครับ <laughs> เห็นไหม? เห็นไหม? แสดงว่า ผมมองว่านะ เขา จริง ๆ ก็ไม่อยากจะกลับไปเพียงแค่ว่าเขาเหงา คือเขาไม่มีเพื่อน เขาไม่รู้ว่า จะใช้ชีวิต ในเมืองไทยยังไง คือจะเริ่มต้นจากจุดไหนมากกว่านะ ลองหางานอดิเรก หรือว่าแก๊ง แก๊ง คอมมิวนิตี อ่า คน คนอเมริกาไหมครับ? เอ่อ ให้เขาแบบว่าได้ บางครั้งได้ไปออกสังสรรค์กับเพื่อนร่วมชาติ อะไรประมาณนี้ดูไหม? อืม
เออ เออ เนาะ ใช่ไหม? เออ ใช่ ๆ ใช่ เออ อันนี้ดี เพราะว่าเหมือนจะว่า อาจจะมีกลุ่ม Expat ที่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติที่อยู่แถวเนี้ย เพราะว่าปัญหาคือเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ไง มันอยู่รอบนอก ชนบทเงี้ย นือ คือในที่นี่ก็จะมีแบบว่า เออ ชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่ง แต่เขาก็คือแบบว่าเขาคนละรุ่นกับแฟนเรา เงี้ย กับสามี เพราะว่าเขาคือแก่แล้ว เขาอายุแบบ 70-80 แล้ว อย่างเงี้ย เออ บางครั้งก็คือไป ไปนั่งคุยกับเขาได้ แต่ว่ามันคนละเจเนอเรชันเนาะ ก็ เอ่อ อาจจะออกไปเที่ยวกับเขาบ่อย ๆ ก็ไม่ได้ อย่างเงี้ย แต่ที่คุณแนะนำมาเนาะให้แบบว่าหากลุ่มเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ที่เป็นชาวต่างชาติ ชาวอเมริกัน ก็อาจจะ น่าสนใจนะคะ อาจจะต้องเซิร์ชดูหน่อยว่า มันมีกลุ่ม Expat อะไรแถวนี้ไหม ใน ในเฟซบุ๊กหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้ ที่เขาอยู่ใกล้ ๆ กันไหม เขาอาจจะ เนาะ อาจจะรู้สึกเหงาเหมือนคุณสามีก็ได้ อย่างเงี้ย เออ เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูก่อนแล้วกันนะคะว่า จะมีกลุ่มผู้คนแถวนี้ไหมที่ เราอาจจะต้องจัดตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กของเราเองเนาะ เหมือน เหมือนฝรั่งแถวนี้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ฝรั่งแถวหมู่บ้าน บุ เนาะ เออ ๆ ใช่ ๆ
อืม อ๋อ เข้าใจ ครับ อ๋อ โอเค ก็พอเข้าใจได้ <chuckles> ใช่ ๆ ก็ อืม ใช่ ก็เข้าใจ ครับ อืม อืม ใช่ ๆ ครับ <chuckles> ใช่เลยครับ โอ๊ย เยี่ยมเลยครับ เป็นความคิดที่ดีมาก โอ้โฮ! ใช่เลย ผมมองว่า ใช่ ผมมองว่า มองว่า เขาน่าจะ เหงานะ คือไม่มีเพื่อนด้วยแหละ เพราะว่าคนต่างชาติ เหมือนกับว่า เราไปประเทศเขาอะ คือวัฒนธรรม คือ ส การเป็นอยู่ อาหารการกิน ประเพณีก็ต่างกัน ใช่ไหมครับ มัน มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะรู้สึกเหงา เบื่อ เซ็ง คืออยู่ในที่เดิม ๆ ทุกวัน ลองออกไปเปิดโลกไหมครับ? ไปเที่ยว หรือว่าไป ไปหาอะไรสนุก ๆ ทำ อะไรพวกนี้ไหม? คือวางแผนร่วมกันน่ะครับ คือให้เขาเอนจอย "คุณอยากจะไปไหน? โอเค ฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณนะ" อะไรประมาณนี้ไหม? ดีเปล่า?
เนาะ อาจจะ เออ อืม ๆ ใช่ เออ จริง เออ ใช่ค่ะ เออ ๆ ก็ ก็อาจจะต้องคุยกับเขาก่อนว่า อะ "คุณอยากจะลองไปเที่ยวไหม?" เพราะว่าจริง ๆ ช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนกันเลย เออ ก็อยู่บ้าน อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าคุยกัน "เออ อยากจะไปเที่ยวไหม?" หรือว่าคุณคิดจริง ๆ ว่า เออ อยากจะกลับไปอยู่อะเนาะ อะ เที่ยวดูก่อน ถ้าเที่ยวแล้วไม่เวิร์ก เงี้ย อะ ถ้าคุณอยากจะกลับไป กลับไปก่อนดูไหม? ว่า ถ้ามันเวิร์ก อา ได้ ได้งานที่นู่นแล้ว อยากอยู่จริง ๆ ไหม? เดี๋ยวไม่ใช่ บอก ขนของย้ายบ้านไปแล้ว 2 อาทิตย์แล้วอยากกลับ อือ ไม่ได้นะ อย่างเงี้ย เนาะ ต้องให้เขาไปลอง ทดลองดูก่อน อืม
อา ครับ อืม อืม ครับ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ใช่ เหมือน เหมือนกับว่า เรา เรา เราวางแบบแผนก็ได้นะครับ อะ โอเค อ่า เรา เราจะกลับอเมริกาปีละครั้ง หรือว่า 2 ปีครั้ง ประมาณนี้ก็ได้นะ คือลองไปสถานที่ต่าง ๆ ที่แบบว่าที่เขาอยากไป ที่เขาอยากอยู่ ที่เขาอยากกิน ที่เขาอยากใช้ชีวิตอะครับผม ลองเปิด คือเปิด เปิด รับฟังเขาดู บางครั้งเขาอาจจะ อ่า รู้สึกมีอะไรในใจหรือเปล่า เออ คือ ไม่อยากที่จะ
อืม เออ ๆ อืม ๆ ก็จริง ๆ เพราะ <chuckles> ไม่อยากกลับ ไม่สิ คุณ คุณภรรยาต้องใหญ่สุด ไม่ได้ ไม่อยากฟังแล้ว อะ <chuckles> ไม่ใช่ <chuckles> ใช่ ๆ อาจจะอย่างงั้น ร เราไม่ค่อยฟังเขาหรือเปล่า เพราะว่าใจจริงเราไม่อยากย้ายไง แต่ แต่ อา แต่ที่คุณพูดมาก็ถูก มันต้องแบบ เนาะ ฝั่ง ฟังเขาด้วยว่า เขา จริง ๆ เขาอยากได้อะไร เงี้ย มันต้องคุยกันทั้ง 2 ฝั่งแหละ ไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันตายเลย เออ ๆ ฟัง นี่แหละค่ะ เดี๋ยวจะลองดู
อ๋อ <laughs> ก็พอเข้าใจ อ๋อ อะฮะ ใช่ ใช่ ๆ ๆ ใช่ครับ อืม ๆ ๆ ไม่ดีนะครับ อย่าทะเลาะกัน เพราะว่าเรามีกันแค่กันและกัน ก็ควรที่จะรักษาน้ำใจ ความรักซึ่งกันและกันนะครับ
เออ เออ ค่ะ เดี๋ยวจะพยายาม เดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับเขาแบบจริงจังว่า เออ เอาอะไรยังไงเนี่ย เหมือนที่คุณบอกเนาะก็ต้องวางแผนว่า อะ ถ้าจะย้ายจริง ๆ อะไรยังไง แบบไหนเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ ใช่ไหม โอ้โฮ! ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ไม่ใช่เหมือน ไม่ ๆ เลย เพราะว่าตอนที่เราย้ายมาจากอเมริกามาไทย ก็คือเราแค่ก็หิ้วกระเป๋ากลับมา อะไรเงี้ย ก็มันไม่ยากไง แต่เนี่ยเรามีทั้งแบบทุกสิ่งอย่าง จะย้ายไปได้ยังไง อย่างเงี้ย โดยเฉพาะหมาเรา 2 ตัว โอ้โฮ ถ้าจะเอาหมาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ย้ายไปอเมริกา อย่างเงี้ย โอ้โฮ ค่าใช้จ่ายไม่ถูกเลยนะคะ เครื่องบินสำหรับหมาหิ้วเนี่ย แพงด้วย ไรเงี้ย อืม
ใช่ ไม่ง่ายเลยครับ ไม่ง่าย อืม ครับ ใช่ อา ครับ ถูกต้องเลยครับผม ใช่ หมา หมา สอง ตัวแล้วไหนเจ้าแมวอีกครับ โอ้โฮ้ ค่าใช้จ่ายแบบว่า อืม ผมมองว่า ใช่ เราลองสำรวจดูก่อนนะว่า มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ หรือเปล่า? การอยู่ที่นี่ก็ มันก็ไม่เสียหายนี่ คุณก็มีงานอดิเรก หางานอดิเรก หาอะไรที่คุณชอบทำก็ได้นะ ไม่มีปัญหาเลย ลอง ลองให้เขาหาตัวเลือดดู อืม
ใช่ ใช่ เผลอบานตะไท ใช่ ๆ อืม เออ เออ อาจจะใช่ เพราะว่าช่วงนี้ คือเขาไม่ค่อยได้มีงานอดิเรกพบปะผู้คนอะไร แบบว่าเป็น เป็นคนที่คุยภาษาเดียวกับเขาเนาะ อา นี้อาจจะต้องแนะนำให้เขาหาอะไรทำแบบนี้เหมือนกัน เพราะว่าส่วนมากก็คือ ก็ ใช่ ๆ อืม
อา ครับ ใช่ อา เพื่อจะไม่ฟุ่งซ่าน อืม ใช่ บ บาง ค บางครั้งเนี่ย ไม่แน่เขาอาจจะแบบว่า เฮ้ย ฉันอยู่ อย่างงี้ คือฉันรู้สึกไร้ค่ามากเลย ทำอะไรก็ไม่เป็น ทำอะไรก็ไม่ได้ อยู่ อยู่กับที่ อย่างเงี้ย มันก็รู้ อืม ลองหา
เออ อุ๊ย! ใช่เลย ใช่เลย ที่คุณพูดมาถูกเลย เขาอะคือบ่น ๆ อย่างงี้เหมือนกัน เหมือนเขาว่า ทำอะไรก็ไม่ได้ เหมือนเขาไม่มีค่าอะไรแถวนี้เลย ความรู้ ความสามารถ อะไรเงี้ย เหมือน เหมือนมัน มันใช้ได้ไม่เต็มที่ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนต้องมาอยู่ที่นี่ อย่างเงี้ย บางครั้งเขาก็บ่น ๆ ว่า โอ๊ย มา มาอยู่ที่นี่แบบว่า ไม่มีอะไรให้เขา ที่แบบว่าได้ทำได้แสดงความสามารถ อะไรอย่างเงี้ย เออ อันนี้เราก็เข้าใจ ก็เลยแบบว่า อ๊ะ งั้นก็คือลองหา อะไรออนไลน์ทำไหมที่เป็นกิจกรรม อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้า ถ้าจะย้ายเข้าไปในเมืองนี่ อะ ย้ายไปอยู่ในเมืองเนี่ย <chuckles> เป็นไง? เออ อย่างน้อยมันก็ไม่ ข ไม่ใช่ประเทศอื่น อะไรอย่างเงี้ย อาจจะได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เนาะ
อา เห็นไหม? อือ ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อา โอ้ เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับ เหมือนกับว่า ลองพูดคุยกับเขาดู โอเค ถ้าเราลองย้าย ลองย้ายเมืองดูไหม? ไอ้ตรงไหนสิ่งที่คุณชอบคุณอยากจะทำ โอเค ฉัน ฉันจะซัปพอร์ตคุณ อา อาจจะ เขาอาจจะกลับมา มาสดใสอีกครั้งก็ได้นะครับ
เนาะ เออ ๆ เออ ลองดูเนาะ อืม ๆ นั่นน่ะสิ เดี๋ยวต้องลองดูก่อนแล้วกัน เพราะว่าถ้าสมมุติว่า ย้ายเข้าไปในเมือง เมืองที่ใหญ่ ที่ใกล้ ๆ บ้านเราเนี่ยก็ขับรถแค่แบบ 1-1.5 ชั่วโมง เงี้ย มันก็อย่างน้อยไปในเมืองที่ชาวต่างชาติเยอะขึ้น ร้านอาหาร เครื่อง เอนเทอร์เทนเมนต์ อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะเยอะอยู่กว่าใน ในบ้านเราที่อยู่ตอนนี้ อย่างเงี้ย ก็อาจจะ อะ รู้สึกโอเคขึ้นก็ได้ เดี๋ยว เดี๋ยวต้องไป ลองไปคุยกับเขาก่อนว่าเอายังไง? อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ ก็คงต้องวางแผนอีกเยอะเลย แต่ว่าพอได้มาคุยกับคุณแล้ว เออ ก็ อา รู้สึกดีขึ้นค่ะ เพราะว่าตอนแรกก็ยังตกใจอยู่ เฮ้ย ฉันต้องย้ายจริงเหรอ? ของอะไรตั้งเยอะแยะ อย่างเงี้ย แต่จริง ๆ มันก็มีทางเลือกอื่นเนาะ ให้เราได้ พิจารณาก่อน ก่อนที่จะไปถึงจุด ๆ นั้น ยังไงก็แบบว่าขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่ามานั่ง ฟัง เออ มานั่งฟังให้ บ่นให้ฟัง <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวจะไปลอง เออ เดี๋ยวจะไปลองใช้คำแนะนำคุณดูว่า เออ มันจะเป็นยังไงบ้าง? จะเวิร์กไหม เขาจะโอเคไหม? หรือว่าถ้าเขาไม่โอเค หรือมีปัญหาอะไรอีกเนี่ย เดี๋ยวคราวหน้ามารบกวนหรือมาบ่นให้ฟังอีกนะคะ
อืม ครับ อา ครับ ครับ อะฮะ <chuckles> ครับ ใช่เลยครับ อืม ด้วยความยินดีครับ ครับผม พร้อมเสมอ <chuckles> ด้วยความยินดีครับผม อืม ครับ ได้เลยครับ ยินดีเสมอนะครับ มี ปัญหาอะไร ก็มาพูดคุยกันใหม่ได้นะครับผม
ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ